จะไม่มีงานทำ อย่างน้อย
อือ ๆ ๆ
เขา ก็มีนานทำ
อืม ใช่ ใช่ค่ะ ก็ อืม ก็ เขาเรียกว่ายังไงนะ คือ ก็ความล้มเหลว ก็ลองมองมันเป็นประสบการณ์ก็ได้เนาะ มันอาจจะไม่แย่ก็ได้ อะไรเงี้ย อาจจะเป็นการล้มเหลวซ้ำ ๆ แต่คนล้มเหลว เขาก็มีประสบการณ์มาเล่าให้ ให้พวกเราฟังนะ ไม่งั้นน่ะ ถ้าเกิดไม่มีประสบการณ์พวกเนี้ย พวกเราอาจจะไปผิดทาง ก็ได้อย่างเงี้ย อืม
ใช่ครับ ใช่ครับ ใช่ ใช่ครับ พอลุกขึ้นสู้ใหม่ ทำอะไรใหม่ ผมค่อนข้างที่จะ ดูความล้มเหลว หรืออะไรพวกเนี้ยอะครับ รู้สึกว่า มัน มันมีประสบการณ์สอนเรา เรื่องที่เจอมันเจอกับตัวเองเนี่ย มันเจ็บทุกคนอะครับ
อืม อืม ๆ ๆ อือฮึ ใช่ อืม อืม ใช่ค่ะ อืม ก็ เขาเรียกว่ายังไงดีอะ ก็ ถ้าเกิด เอ่อ เราจัดการกับ ความกลัวของเราได้นะ เราว่านะ ความวิตก หรือความเครียดอะ มันอาจจะไม่เกิดขึ้น มันจะทำให้ไม่ต้อง เขาเรียกว่า ทำให้เราเผชิญกับความท้าทาย ที่เราจะไปเจออะได้ เพราะฉะนั้น ได้สนุกขึ้น อะไรเงี้ย อืม
ใช่ครับพี่ ถูต้องเลย ใช่ครับ ใช่ เราต้อง ใช่ครับ เราต้องนั่งสมาธิ มันจะลดความวิตกกังวล ความเครียด ผมเพิ่งมาเข้าใจ ก็ตอนที่เขามีผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มา
ค่ะ อืม อืม อ๋อ เหรอคะ? อืม ดี ดีเหมือนกันค่ะ เออ มันอาจจะเป็น
ใช่ครับ ใช่ มันทำให้เราดีขึ้น เรามีกำลังใจ เรามองในแง่บวกมากขึ้น อะไรอย่างเงี้ย ถ้าเรานั่งบ่อย ๆ อะไรอย่างเงี้ย ไอ้ ไอ้ตัว ไอ้ตัวที่คุมสาร
อืม อือ ๆ ๆ